بالضبط، جالي عُقدة من بُصّي وبعدين كنت لسه رايح المدرسة، ده لسه رايح مش م مش مروَّح البيت فكان إيه <laughs> تَنِّتني قاعد في العربية ال في العربية ال الأُجرة ديَّة، ووصِلت لحَدّ المدرسة، الناس كُلّها نزلت وأنا اللي وا وأنا الوحيد اللي قاعد في العربية، فالو أر فالسواق ما تِنزل يلا، حاضر، حاضر انزل يالّا اخلص، طيب، طيب <giggles>
<giggles> إمم. <laughs> خلاص يوم المدرسة باظ بقى يعني، أكيد رِجعت البيت تاني
باظ خالص وقُلت له: "معلش يا عمو، يا عمو" قال لي: "عاوز إيه؟"، قُلت له: "بُص معلش ممكن وأنت ر وأنت بتحمِّل النقلة التانية دي تاخدني معاك وأنت راجع؟" قال لي: "لأ، أخدك معايا وأنت هتتّنّاك قاعد كده مش عاوز تروح المدرسة؟"، "لأ، أنا هاهرب من المدرسة المرّه دي."، حسّسّتُه إن أنا واد فاقد بقى، "يا عم رجّعني وخلاص مش عاوز أقول لك، إيه اللي حصل لي" وتنّتّني راكب <chuckles> لحَدّ ما رِجعت تاني
<giggles> <laughs> يعني بصراحة موقف يعني فعلًا، فعلًا يخلّيك تبقى خلاص بقى، مش عايز تلبِس بنطلونات قُماش تاني، بس قُل لي بقى هو أنت عُمرك مثلًا، ما جرّبت وأنت زعلان، لأن أنت بتقول لي إن أنت وأنت زعلان بتِلبس كُلّ الحاجات اللي أنت ما بتحِبهاش، عُمرك بقى جرّبت مثلًا، مرّه وأنت زعلان تلبِس حاجة تبقى بتغيّرلَك مودك اللي هو مثلًا، تلبس آآ ألوان مُعيّنة، تلبِس حاجة أنت مثلًا بتحِبها أو بتبقى مِرتاح فيها، علشان تقلِّل من حدِّة الزعل دي، أو المضايقة، عُمرك ما جرّبت تعمل كده؟
إمم. بالضبط، آه. آه. إمم. آه، جرّبت بصراحة، جرّبته و ودي حاجة اكتشفتها قريب، يمكن ما اكتشفتهاش من زمان، دي حاجة اكتشفتها قريب أوي، أنا في ال في العموم ما بالبسش ألوان صايحة أو بتصرخ كده، أنا بالبس ألوان مثلًا أسود، يا إمّا رصاصي، يعني تقريبًا دُول ب ده اللي ب ده اللي اللي بالبِسُه باغيّر ما بينهم، ما باعمِلش حاجة أكتر من كده خالص، بس فعلًا
آه، يعني عندك ألوان، اللي هي الألوان ال ال البسيطة أو الغامقة شوية، مش بتلبِس ألوان فاقعة.
بالضبط كده، فمؤخرًا لقيت نفسي اتجّهت اتجاه كده تاني خالص، لقيت نفسي بالم بالبس لون أزرق فاتح أوي، أزرق اللي هو اللي هو فاتح أوي تمام، هو مش سوامي مش سماوي، بس هو يعني عارفة أنتِ dark blue اللي هو dark blue ده فبُصّي لمّا أنا ال
إمم. إمم. أركب أنت بتلبِس فاتح والَّا غامق؟
آه. بالضبط، لأ، اللي هو اللي هو أزرق بس أزرق مش فاتح بقى، لأ غامق، اللي هو الغامق اللي هو القوي ده، دوّة اكتشفت إن أنا إيه ما كنتش لِبستُه خالِص قبل كده بصراحة، ما كنتش كنت باك بافتِكرُه إن هو ب كان على الليستة بتاعتي من الألوان الفاقعة يعني، بس ده فعلًا لمّا لِبستُه لقيته بيغيّر لي مودي جدًا، لقيت نفسي بابقى مبسوط جدًا إن أنا لابسُه وكده بابقى يعني فعلًا بيغيّر لي مودي بيخلّيني مبسوط، وبيخلّي مودي يتغيّر بشكل كبير جدًا، من وقت ما أكون زعلان، ولمّا انبسط بالبِسُه بقى عُمري بحياتي ما كنت لابسُه وكنت زعلان أبدًا، باحِسّ إن أنا باضحك على طو
آه. ماشي. آه. طَب حلو أوي، يعني أنت يعني أنت لمّا غيّرت الألوان اللي أنت مُعتاد عليها ولبِست لون مُعيّن حسّيت إن هو لايق عليك، وبيبقى بيدّيك حالة نفسية لذيذة كده، فأنت بقيت تلبسُه وأنت زعلان كمان.
إمم.